Iya betul, iya seperti kata Kakak, eee, kalau 1 hari udah bolos, itu nanti kayak ngulangin lagi badannya untuk beradaptasi, kayak gitu. Mhm.
Iya iya. Mhm. Halangan. Bener tuh, kalau mau jadi cepat capek tuh biasanya tuh kalau ngulang lagi dari awal. Waduh iya iya. <chuckles> Kalau udah olahraga ya? Mhm, betul memang harus konsisten, biasanya yang susah itu konsisten itu, Mbak. <laughs> Iya kan? Mhm.
Oke, iya, begitu. Iya sih, Kak. Heeh, iya, Kak. Jadi Betul betul, iya, heeh, betul. Mungkin kalau misalnya kita, eee, ternyata, hab eee, setelah bangun pagi terasa lelah. Nah, itu biasanya ada yang salah tuh pas proses tidur malamnya. Nah, itu yang justru yang harus diperbaiki. Iya, iya gitu, Kak, heeh, iya Kak, terima kasih banyak untuk obrolannya.
Iya. Mmm, iya. Nah, bener, kurang pemanasan juga tuh biasanya tuh. <chuckles> Iya lah, semoga tetap sehat ya, Mbak, ya. Hmm, semangat, konsisten. Iya sama-sama.

Halo.
Halo, selamat pagi menjelang siang, Kak.
Iya, selamat pagi menjelang siang. Gimana kabarnya, Mbak? Mhm.
Eee, sehat, Kak, eee, kalau, Kakak, sendiri gimana?
Iya, mmm. Wah sehat nih, heeh. <chuckles> Apa mhm mhm, kebetulan sering ini ya, angkat beban gitu kan jadi badannya masih, eee, lumayan fit lah ya. <laughs> Iya, mhm. Iya? Mmm?
Iya. <chuckles> Mhm. Oh gitu, oke oke, eee, Kakak, berarti ini ya, Kak ya, suka olahraga ya, Kak?
Mmm, iya, apa, bukan suka ya, tapi kayak kewajiban jadinya heeh, soalnya aku tuh kalau nggak olahraga jadi ini, kayak sakit badanku heeh. Iya, jadi kayak mau nggak mau gitu. <laughs>
Heeh. Oh, gitu. <chuckles> Kalau boleh tahu oh, aku juga suka, Kak, eee, kalau aku jenis olahraga yang aku suka lakukan untuk menghindari stres atau untuk kebugaran itu, eee, ini, Kak, jalan pagi, gitu. Iya, jadi, eee, kenapa aku milih jalan pagi karena jalan pagi itu gratis ya, Kak, ya, jadi heeh, <chuckles> gitu. Heeh?
Mbaknya, suka olahraga? Mhm, ya? Mhm. Ya? Mhm. Ah. Heeh. Ya. Oh, jalan pagi ya? Heeh. Iya iya. Mmm, mhm, kenapa tuh, Mbak? Oh, iya sih. <chuckles> Eh, tapi kan ini apa, eee, sepatunya mahal tuh biasanya sama jamnya. <laughs>
Oh gitu, oke oke, e heeh, untungnya sih kalau saya belum memerlukan, eee, apa, kayak jam yang khusus untuk, eee, jalan ya, Kak, ya kayak gitu. Jadi saya, eee, masih pakai, eee, ponsel sih, Kak, untuk menghitung langkah kayak gitu. <chuckles> Heeh, kalau, Kakak, jenis olahraganya apa, Kak?
Iya kan? Mhm mhm. Iya. Oh, gitu. Mhm mhm. Bener, deteksi ja jantung ya. Oh, gitu. Iya iya. Mmm. Iya sih.